Io ti dico non sono una di quelle persone che tende ad acquistare il formato, ehm, digitale del libro, ma mi, ehm, a avvalgo di un di un'applicazione che, ehm, prevede la possibilità di accedere a tutti i libri digitale della biblioteca nel quale sono iscritta, pertanto posso prendere in prestito, ehm, l'e mhmm, l'e-book, mhmm, digitale entrando con le mie credenziali all'interno del sistema bibliotecario e quindi magari quando sono lì che non so che cosa fare e dico: "Mh, scopriamo qualche nuovo titolo interessante" prendo faccio l'accesso e scopro dei libri così poi me li prendo in prestito.
Certo. Certo. Lo fru lo fruisci così, certo. Una una u una forda di streaming, condivisione streaming del del file. Ma cosa volevo dire? E invece, mhmm, i il libro secondo te, oggi come oggi, ehm, le persone e tu per esempio ce l'hai un c'hai una bibliot ti piace anche raccoglierli i tuoi libri, l li tieni, c'hai c'hai un un una una biblioteca diciamolo, un un luogo dove dove li metti?
Esatto. Assolutamente sì. I Vis io ho la fortuna sì, ho la fortuna di avere una stanza, ehm, nella mia casa che sta comprata apposta con una stanza in più per poter tenere tutti i miei libri, nel quale ho una bellissima libreria a parete con circa 7, 800 volumi dentro.
Ah, beh. Ah, ecco, ti piace anche sì perché in genere il lettore così impegnato, un po' uh, è anch anche anche piacere di collezionare i libri insomma, mhmm, be uhm
Si affeziona. Esatto, da tramandare magari alle generazioni future anche perché al giorno d'oggi i libri tendono ad uscire spesso fuori produzione perché, ehm, con il fatto che ci sono tante pubblicazioni nuove e pertanto una volta che trovo un libro che mi piace lo compro e lo colleziono.
Eh, certo. Certo. Cer c'è una produzione enor ma un'ultimissima domanda, ma con tuo marit sei sposata, mi hai detto, con tuo marito cond condividete questo hobby qua della lettura, anche lui ti ti segue?
Sì. I I